Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, und manchmal erinnere ich mich dann auch an ganz große Auftritte zurück und denke mir dann: „Mensch, eigentlich kann ich so glücklich sein, dass die passiert sind,“ weil viele Künstlerkollegen werden gar nicht auf so großen Bühnen stehen, weil ich das Glück hatte, vielleicht auf 'nem großen Festival gebucht zu sein bei der ein mit der einen Show, wo ich singe, ähm, wo einfach mehrere Künstler da waren und, ähm, das war schon 'ne echt große Sache. Und auch wenn wir dafür nicht oft gebucht werden
Mhm.
ja, glaube ich, kann ich mich eigentlich freuen und gleichzeitig denkt man sich: „Hm, wieso werden wir nicht so oft gebucht? Vielleicht muss ich noch mehr Fortschritte m also, müssten wir auch als Gruppe mehr Fortschritte machen.“ Und ich muss auch sagen, so abseits davon sieht man natürlich jetzt auch über Social Media ganz viel, wenn Kollegen sehr viel unterwegs sind. Und ich glaube, daher kommen auch manchmal meine Zweifel, dass ich denke: „Oh, wieso bin ich grade nicht so viel unterwegs? Habe ich vielleicht doch nicht so große Fortschritte gemacht, wie ich dachte?“ Und das ist so schwer einzuschätzen.
Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Ne, natürlich sind da natürlich auch dieser Social-Media-Vergleich, ne? Vielleicht ist dann auch grad 'n t Kollege, <clears throat> der ist vielleicht jetzt irgendwie auf 'ner Tour dabei, ne, und postet dann total viel. Ähm, ähm, k das kann ich mir richtig vorstellen, ne? Und, äh, bei dir ist jetzt, ähm im Moment, äh, bist du dann grade nicht, äh, sehr ausgebucht, ne? Aber d was was du gesagt hast, du standest auch echt auf richtig großen Bühnen, ne? Ähm, und, äh, da werden die Menschen sich auch, äh, dran erinnern, ne? Dann kann da auch plötzlich, äh, sein, dass wieder jemand auf dich zukommt und sagt: „Hey, ähm, ich kenne dich noch von der und der Zeit,“ ne? Ähm, ähm, oder halt auch einfach vielleicht mal wieder in Kontakt treten, ähm, hm, mit den Leuten, wo du mal auf 'ner großen Bühne st m äh, stellst äh, standest, zum Beispiel. Hm, es ist ja jetzt Weihnachten, einfach mal 'ne kleine Weihnachtskarte schicken als Erinnerung, ne? Und, ähm, äh, vielleicht, ähm, dass sie einfach auch wieder an dich ich dich denken.
Ja, genau. Mhm. Mhm.